Ơ, thực tế là mình cũng, kiểu, cũng có lẽ là bên trong của mình nó cũng rất là muốn đi tập, ừm, gym ấy, mình cũng rất là nhớ cái cái giai đoạn cũ mình tập ấy tại vì trước đấy là mình tập khá là tốt và mình nâng được mức tạ rất là nặng ấy, kiểu như thế. Kiểu squat là cũng cũng rất là đô luôn ấy, cũng tầm khoảng, ờ, 60, 70 cân á, kiểu, squat cùng tạ, là cũng kinh khủng ấy. Thế
Ờ. Ờ. Ờ. Ngon. Ngon, ngon. Mông lúc đó chắc cũng đẹp rồi đấy.
Ơ, cũng ô kê rồi, thế xong cái tự nhiên, ơ, mình nghỉ, không tập nữa, xong rồi bây giờ mình bị sợ cái cái tạ luôn ấy. Chả hiểu
<laughs> Ờ, sợ, kiểu như, mình mình không quay lại được cái mức đó, đúng hông?